Olha, ultimamente eu tenho me culpado muito, assim, sabe, por ter receio de não ser bom o suficiente, assim, pra minha mulher, ela veio morar aqui na França comigo, recentemente, e aí eu sempre fico meio que com receio de não conseguir dar tudo o que ela merece vamos supor assim. Aí eu queria assim, alguns conselhos e até desabafar um pouco, né, no geral, porque eu tenho me sentido muito ocupado e tenho ficado ansioso aí da ansiedade, às vezes, eu não consigo trabalhar 100%, nem dormir cem por cento aí isso já começa a impactar várias coisas, sabe?
Uhum. Pode desabafar, é muito comum esse esse sentimento, hoje em dia, eh, a gente tem uma cobrança muito grande, in inclusive a gente tem um contato muito maior com a vida de tantas pessoas e co tanto conhecidas e desconhecidas que a gente não tinha antigamente, e a gente acaba se cobrando muito e se sentindo menos, então eu sou todos o sou todo ouvidos aí pra para o seu problema.
É isso, porque assim, eh, eu tive um pai, por exemplo, que foi muito provedor, sabe. Minha mãe, apesar de trabalhar com ele, ela nunca precisou al assim, se em nada, vamos dizer assim. Ela nunca precisou, tipo, ficar até mais tarde trabalhando, porque ele que ficava. Ela nunca perdeu noite preocupada, porque era ele que ficava perdendo noite, assim, com muita coisa na cabeça. E ele nunca deixou faltar nada dentro de casa. E aí eu tive um irmão que simplesmente seguiu os passos de meu pai. Meu irmão teve 2 filhos também. É ele que provê dentro de casa, e a mulher dele nem trabalha, por sinal. Então, meio que meu irmão é mais velho, é. Ele tem 35, eu tenho 29.
Uhum. Entendi. Uhum. Seu irmão é mais velho? Tá, eu estou alguma coisa me diz que você meio que olha para eles como exemplos a serem seguidos.
E aí meio que Exatamente. Exata é é o ponto é esse, eu olho para eles como exemplos do que m às vezes não é nem o que eu quero, mas o que eu preciso ser para ser bom o suficiente, sabe, porque eles foram uma referência. Eles aguentaram o rojão, então eu tenho que aguentar também. Eles a eles fizeram dessa maneira, então, mesmo que eu fizer de uma forma diferente, mas no fim eu tenho que também conseguir o que eles conseguiram. Então eu fico me cobrando muito, sabe. E aí, mesmo quando eu faço alguma coisa boa, assim, tipo, dentro de casa, consigo prover alguma coisa diferente, uma coisa a mais, uma viagem, eh, sempre não deixo faltar nada em casa. Mesmo assim, eu me cobro muito, muito, muito, e fico muito triste, assim, por ficar achando que: "Ah, talvez não seja bom o suficiente. Ah, talvez se eh, eu preciso de mais. Eu preciso fazer mais e mais". Eu sempre fico com esse pensamento, sabe. Que nada que eu faça é bom o suficiente, sempre tem que ser um pouco a mais em alguma coisa.
Aham. Olha, eh, eu acho muito bom ter exemplos, eh, como do seu irmão e do seu pai. Não sei detalhes pessoais deles, mas você se cobrar a ser igual a outras pessoas, isso pode acabar eventualmente, dependendo de como você se, lida, gerar sentimentos negativos, como o que você está tendo. Cada um, ah, tem seu caminho, e você você é mais novo, enfim, do que o seu irmão e obviamente muito mais novo do que o seu pai. Então, mesmo que a, você os use como exemplo, você ainda tem um um um um caminho grande a percorrer, e você está dando os seus passos, você tá tá indo em frente. Você acabou de me relatar que você, eh, consegue prover, você ainda é novo. Então, assim, eu acho que talvez refletisse a cobrança que você está fazendo para si mesmo, está se tem sido saudável.
Hum, entendi. É porque aquele negócio, né, você vai se cobrando, e aí isso meio que gera muita ansiedade, sabe. Por exemplo, assim, eu tenho abusado muito do trabalho. Eu trabalho muito, muito, muito. Tem vezes, assim, que eu acordo, juro pra você, acordo 5h30, aí eu vou pra academia. Volto para academia, tipo assim, super rápido, pra voltar pra trabalhar. Aí 7h, eu já estou <chuckles> assim, já estou em casa. Deu 7h30, eu começo e só vou parar meia-noite, literalmente. É saindo de um trabalho, entrando do outro, saindo de um trabalho, entrando no outro. Eh, tento manter, assim, vida de freelancer, com CLT, com empresário, sabe. Por justamente ficar me culpando, porque por exemplo, assim, quando eu penso em: "Ah, não, eu acho que chegou o momento de eu largar um desses, sabe. Vou largar um dos trabalhos, assim, pra, sei lá, ficar mais tempo em casa, tentar descansar um pouco mais". Aí eu já começo a me culpar: "Não, não, não, não, se eu fizer isso, eh, vai diminuir a renda. Isso aí vai gerar um impacto na minha mulher. Ela não vai poder, eh eu não vou poder prover as mesmas coisas que eu poderia com esse trabalho". Aí vai virando, assim, uma bola de neve, sabe, de sentimento, de angústia, de de de ansiedade.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim, e eu eu acho que, pelo que você tá me falando, você é uma pessoa e bem-sucedido ou a caminhos de ser bem-sucedido, ou pelo menos tem todo o potencial, mas também, eh, você a ainda é novo, então você não pode se cobrar coisas que às vezes pra maioria das pessoas vem mais tarde e, às vezes, errar na mão, digamos assim, em excesso de trabalho, eh
Sim.
Sim, é. Eu acho que você tem que refletir se o o esses esses afa esses trabalhos que você tem, se se eles te trazem prazer, se eles são meramente por dinheiro, se eles são realmente necessários do ponto de vista financeiro. Porque você também precisa t eh, uma ter lazer, ter ter um parar, descansar, porque até a sua produtividade pode eventualmente cair se você não tiver um descanso. E aí vai afetar o do o o
Uhum. Sim. Né, e eu já senti bastante isso já e foi até interessante você falar, porque, por exemplo, assim, já que eu tô desabafando, eu já aproveitar e já vou contar tudo. Eh, eu sou o CLT, aqui na França, por exemplo, eu tenho um emprego bom, que me dá uma vida estável, certo, é um emprego que é de trabalho de tempo indeterminado. E aqui eles consideram isso meio que como se fosse o concurso público do Brasil, sabe, que é muito difícil assim é.
Conta, conta. Uhum. Uhum, excelente, exce excelente.
Aí o que que acontece com esse emprego, eu consigo manter uma vida ok, sabe, não vai me faltar nada. Vou conseguir pagar o aluguel, vou conseguir, assim, 1 vez no ano, fazer uma viagem grande. Só que aí por até mesmo
Uhum. É o clássico classe média, eh, de um país eh eh rico europeu. <chuckles>
Isso exatamente.
É uma vida de digamos assim, é comum, boa, mas talvez comum, né. Você provavelmente enxerga assim pelo por seu relato.
É, dá para melhorar. Isso, exatamente. Só que aí eu ficava naquela assim desde o início, né, que eu enxerguei, assim, isso eu ficava assim, poxa, "Acho que meu pai não faria dessa forma". E aí hoje eu não tenho mais meu pai, né, que eu já perdi meu pai, e aí eu não tenho como nem assim, eh, ligar pra pra perguntar o que ele achava. Então, eu ficava meio que assim, né, eu tenho que ser
A meus pêsames. A sua mãe a sua mãe ainda tá viva?
Tá, tá viva. Só que assim ela não
Pode ligar para ela também é o conforto do pai é diferente, mas o da mãe também é. Às vezes até pode ser melhor, ma mais possível.
É, eu não tinha pensado nisso ainda. Vou vou vou já considerar isso um conselho para melhorar um pouquinho essa parte de não ser bom o suficiente. Só que aí o que aconteceu, eu ficava naquela me cobrando: “Ah, se fosse o meu pai, ele ele ia se mexer, ele ia fazer alguma coisa diferente.”. Aí eu abri uma startup, né? Aí eu tenho uma startup e tenho o tra o o a empresa aqui, né, o trabalho aqui de CLT. Aí, quando eu estava nessa startup, a startup demora muito para gerar lucros de verdade, né? Você tem ali, em média, vai ser você consegue ter um caixa ok de 4 a 5 anos, por exemplo. Só que na época que eu abri, eu não estava pensando muito nisso. Eu só estava pensando em agir, assim, em movimentar, fazer coisas que possam melhorar, assim, meu futuro, aí pronto. Aí hoje aí eu vi que a startup não ia estar me gerando lucro a curto prazo. Então, eu mantenho uma startup, né? A startup hoje tá assim, tá ok, né? Ela consegue se manter, então não precisa fazer nenhum investimento dela. Já tem mais de um ano que já tem mais de um ano, é
Uhum. Ah, legal. Uhum. Nossa. Uhum. Ah, que bom, então já pelo menos está empata está empatado, deram um break even.
É, não está empatado. Só que eu fiquei naquela: poxa, voltei depois de um ano de tentativa, voltei para o mesmo ponto onde eu estava, não tá bom o suficiente. Não consigo prover mais do que eu estou provendo agora, eu quero prover mais e mais. Aí nessa busca de ir atrás de mais e mais, eu consegui um freelancer e, ao mesmo tempo
Mas é mais financeiramente que você diz, né. Porque, pelo que eu estou entendendo, o seu objetivo é mais financeiro, né. Não sei se eu estou entendendo errado.
Eu acho que Eu acho que os os dois assim, acho que é o financeiro e o bem-sucedido que você falou, que vem pelo lado financeiro também, mas vem pelo aquele status de tipo assim é.
Se é po pode ser, pode ser. Ah não ser que você seja um Van Gogh e morra. <laughs> não reconhecido, mas. <laughs>
<laughs> Exatamente, mas é porque tem aquele aquele peso de tipo assim: “Ah, o empresário que a empresa está crescendo, sabe?”. Então eu fico naquele assim: pô, será que eu sou bom o suficiente também para fazer a empresa crescer igual a empresa do meu pai, que quando ele era vivo a empresa dele girava muito dinheiro, tinha muitos funcionários? Infelizmente, tipo, depois que ele faleceu, acabou que minha mãe não conseguiu administrar muito bem, ela se perdeu, mas na época dele era aquele negócio assim, sabe? Então eu meio que me espelho nele o tempo todo. E aí eu acho que eu não sou bom o suficiente pra ser um empresário como ele, não sou bom o suficiente pra prover pra minha mulher. Aí, por isso que eu falei assim pra ti, eu consigo pelo menos tirar isso do coração com alguém, assim desabafar um pouquinho, porque, eh, você está certo as coisas que você falou, assim realmente eu sou novo, ainda tenho muito o que crescer, ainda tenho muito o que errar e muito o que acertar. Mas é só que, como eu te disse, tem meu irmão, tem meu pai. Eles são referência para mim. Então parece que realmente nunca é bom o suficiente para chegar à altura deles dois, mas estou tentando. <chuckles>
Uhum. Ah. Uhum. Entendi. Uhum. Olha, também você deveria refletir, eh, obviamente você tem que ter o teu sustento aí garantido básico, mas às vezes você também deveria focar, porque realmente levar três, eh, atividades diferentes, alguma delas vai ser prejudicada eventualmente. Então, mesmo uma que não seja lucrativa, mas é que tenha boas pro eh, eh, perspectivas para o futuro, talvez, enfim, no futuro, você seja mais recompensado, por mais que você tenha que se sacrificar financeiramente durante um tempinho. Vale aí a reflexão.
Isso é verdade. Não. É, você está certo assim. Uhum. Não de verdade. Isso aí é muito verdade. Eh eu quando você falou aí eu já reconheço já isso, mas é realmente tentar melhorar, né? E mas foi muito bom assim escutar seus conselhos e poder desabafar um pouquinho, né?
Sempre, sempre. Ah, que isso disponha.